Mmh mh.
Ah, je comprends. Mais en fait, c'est vrai, de toute façon, il y a il y en a qui sont plus tolérants que d'autres, en fait.
Oui, oui, c'est c'est ça dépend. Il y en il y en a qui vont prier, heu heu, je crois que c'est 5 fois par jour qu'ils doivent prier avec le tapis, là mais eux, ils faisaient pas ça. Donc heu, tu vois? Il y en a qui tout le monde ne fait pas ça.
Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est vrai. Tout le monde ne fait pas ça, c'est vrai. J'ai j'ai bah, tu vois, j'ai des amis, heu, bah, j'en ai p j'en ai plusieurs, tu vois? Et heu, et je sais qu'il y avait une, heu, enfin, il y en avait une qui qui faisait plus que que d'autres, en fait et moi, ça m'avait un peu surprise parce que je passais d'un extrême à l'autre. Il y en a qui faisaient pas du tout et après il y a une qui me dit: «Oui, moi, je je vais prier, heu, 5 fois par jour» et tout, machin. Je fais: «Ah, OK». Et en fait, heu, à chaque fois, elle disparaissait mais je savais pas je savais pas ce qu'elle faisait. Je pensais qu'elle allait aux toilettes. Ah, elle me fait: «Non, non, heu, je partais prier. Je fais: Ah, d'accord.» <laughs>
Ouais. Ouais. Ah, oui, oui. Oui, oui, il y 5 fois, heu, 5 fois par, heu, par jour. Quelquefois, moi, j'en vois, heu, et des petits vendeurs-là, heu, de fruits et légumes, heu, les petits primeurs, souvent, il y a il y il y il y a et c'est des Égyptiens qui font ça et puis on les voit prier. Il y en qu ouais, ouais.
<chuckles> Mmh mh. Ouais. D'accord, OK. Et ils le font, heu, devant les gens ou sur, heu, leur?
Oui, bah, s'ils ont pas d'espace, ils essaient de le faire un petit peu sur le côté, mais on les voit, quoi.
D'accord, d'accord. Bah, ouais.
S'ils n'ont pas, heu, l'espace pour ça oui, bah, heu, c'est c'est u
Bah, ça, bah, écoute, c'est leur truc, hein, heu, c'est normal, hein. Mmh. Tout à fait.
c'est une chose, heu, naturelle, quoi, hein, quand on a l'habitude de le voir. C'est, heu voilà, c
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Non, c'est vrai.
C'est ça, ouais.
Eh, bah, dis donc, heu, ça fait des ça fait des trucs à raconter, hein, franchement. <laughs> Et ouais.
Ah, oui, oui, oui, je l'ai j'ai beaucoup de souvenirs. Tu en as d'autres des souvenirs, toi? Ou heu, tu tu tu
Heu, quand je mange, ouais, en fait, j'a j'adore aussi les lasagnes. Je sais pas si, heu, si, toi, tu aimes bien ça. Eh, bah, en fait, heu, quand je vais dans un italien, eh, ben, j'ai je prends toujours les lasagnes pour tester, pour savoir comment elles sont, tu vois? Ouais.
Ah, oui. Ouais. Ah, bon. Ah, oui, d'accord.
Donc chaque nouveau restaurant italien, je teste les lasagnes, c'est la 1re chose que je fais.
Ah, bon.